आजकल तो मुझे लगता है हर लोग सोशल मीडिया पे हैं ही और आप भी होंगे। तो थोड़ा बताइएगा कि सोशल मीडिया ने आपके स्टाइल को कैसे बदला है? अ आप कितना ज़्यादा इस ज सोशल मीडिया में रहते हैं? थोड़ा कुछ उसके बारे में बताइए।
जी। हाँ बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया ने तो मेरी और सबकी ज़िंदगी बदल दी है। एक समय देखिए हमारी ज़िंदगी कितनी अलग हुआ करती थी। लेक़िन जब से फेसबुक आया और व्हाट्सएप आया यूट्यूब आया और स्नैपचैट बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है। जो देखिए न सबके हाथों में फ़ोन होता है और सब सोशल मीडिया पर अपनी अ, ज़ी जीवन के बहुत सारे समय व्यतीत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ-साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को स्टाइल को पूरी बदल कर रख दी है।
जी ये बात तो है। औ आपने कभी आपने कौन-कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म जो है ज़्यादा पहले यूज़ करते थे और अभी उपयोग में नहीं कर रहे हैं ये थोड़ा बताइए? और पहली बार ऐसा कौन-सा अ, एप्लीकेशन था जो सोशल मीडिया में जो आपने बहुत ज़्यादा आपको मतलब मज़ा आ गया यूज़ करते समय।
<coughs> जी। देखिए, आपके सवालों से मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं सबसे पहले तो फेसबुक अ, से जुड़ा था और फेसबुक से जुड़ते ही बहुत सारे दोस्तों से जुड़ गया था और अभी उसे मैं बहुत कम चलाता हूँ। लेक़िन हाँ, ये बात तो है कि फेसबुक में मेरे सारे पुराने दोस्त जुड़े हुए हैं और मैं जब चाहूँ उनसे अपना एक संपर्क बना सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ उसके बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी हैं। लेक़िन हाँ, मैं कई बार बहुत ज़्यादा अ, लत लग जाती है अ, इंस्टाग्राम चलाने की या व्हाट्सएप पर समय व्यतीत करता हूँ तो इससे मेरा समय चला जाता है।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीक़ा है कि आप अपने दोस्तों से अभी-भी जुड़े हुए हो इसके अ, इस उस उससे जुड़ते फेसबुक के साथ-साथ आपने बोला और कौन-कौन से दूसरे जो हैं एप्लीक आप बोल रहे हो आजकल आप फेसबुक यूज़ नहीं करते तो अभी कौन-सा जो है एप्लीकेशन आपको ज़्यादा मतलब अ, लत लग गया है आपको उस यूज़ करते-करते?
<chuckles> जी। हाँ, देखिए जैसे-जैसे समय हो रहा है, थोड़ी समझ बढ़ रही है, तजुर्बा हो रहा है। तो मेरी जो सोशल मीडिया की लत है या जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब मेरी छूटती जा रही है या कम होती जा रही है। अभी मैं ज़्यादातर समय व्यतीत करता हूँ यूट्यूब में और अ, व्हाट्सएप में। तो बस यही है सोशल मीडिया पर और इसके अलावा मैं कहूँ तो शॉपिंग साइट्स है जो अ, ऐमज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या बहुत सारे फूड डिलीवरी ऐप है, तो उसे मैं इस्तेमाल में लाता हूँ।
अच्छा सही बात है। आप तो बहुत अच्छे-अच्छे च नई-नई चीज़ें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो आपके जो फ्रेंड्स जो जो दोस्त वगैरह जो फेसबुक पे थे, वो क्या व्हाट्स व्हाट्सएप पे आ गए हैं या फ़िर कोई और कारण है अ, बदलने का प्लेटफॉर्म।
हाँ जी। नहीं, एक्च अ, ऐसा बात ये है कि वो बहुत सारे दोस्त अभी भी फेसबुक चलाते हैं, बहुत इंस्टाग्राम पर अ, जो है वो प्रयोग में लाते हैं। लेकिन मैं जब-जब खोल कर देखता हूँ तो उनकी बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलती है, उनके ज़िंदगी के ताज़े-ताज़े खबरें जानने को मिलती है। लेकिन मैं बस अ, कम इस्तेमाल में लाता हूँ क्योंकि बहुत समय चला जाता है इन इसके प्रयोग से।
अच्छा, सही बात है। समय भी तो बहुत ज़्यादा अ, उसकी अहमियत को तो भूलना नहीं चाहिए। अ, ये बात तो बिल्कुल स अ, अच्छी बताई आपने। तो क्या कोई पैसा आप बोले यूट्यूब वगैरह आजकल आप यूज़ करते हैं यूट्यूब में आप किस तरह की चीज़ें देखते हैं। और वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको ज़्यादा मतलब आकर्षित करती है?
हाँ, हाँ। सच कहा। हाँ, देखिए सोचता तो हूँ कि कुछ काम की ही चीज़ें देखूँ लेकिन काम की चीज़ें देखते-देखते अ, बहुत सारी अटपटी अ, वीडियोज़ पर भी चला जाता हूँ जिससे मेरा काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। फिर एक एकाएक एकदम से समझ में आता है कि
तो समय की बर्बादी वहाँ पे कहीं न कहीं वहाँ पे भी हो ही जाती है चाहते ना चाहते भी है, सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है, आपकी बातों से लग रहा है।
हाँ। बिल्कुल। सही कहा। तो ये तो है कि समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो जाता है और उम्मीद करता हूँ कि अ, बहुत संतुलित अपना दिनचर्या बनाऊँ जिसमें वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को पहलुओं को ज़्यादा अ, तवज्जो दूँ।
जी, बिल्कुल तो जो स अ, आप सोशल मीडिया पे जब कोई भी वीडियो देखते हैं, तो बीच-बीच में जो है एडवर्टाइज़मेंट भी आता होगा अ, या फिर नहीं आता और वो यदि आता है तो वो आपको वो तो कारण नहीं है कि आप अचानक से शॉपिंग करने भी चले जाते हैं दूसरे अ, वेबसाइट पे?
हाँ, देखिए शॉपिंग तो एक बहुत ही दिलचस्प आज के समय की अ, आसान कर देने वाली जो है हमारी सोशल मीडिया की देन है। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं यूट्यूब देख रहा होता हूँ या बहुत सारी ऐसे काम की चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो वहाँ जब एड्स आ जाते हैं तो वो बहुत ही अ, एक समस्या बन जाती है, तो कोशिश करता हूँ कि वो ना आए या फिर जितना बच सकूँ तो कुछ-कुछ अ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के मैंने प्रीमियम भी लिए हुए हैं। यूट्यूब के लिया हुआ है तो इससे बचने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये कहीं न कहीं परेशान कर देता है।
जी, बिल्कुल। यदि वो परेशान तो ब ऐसा लग रहा है आप बहुत परेशानी महसूस करते हैं जब कहीं ना कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो आप जो अ, जो एडवर्टाइजमेंट आता है, आपने बोला प्रीमियम भी लिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है आपने शायद समय बचाने के लिए और एडवर्टाइजमेंट से बचने के लिए अपने आपके लिए ये उपाय ढूँढा है। तो कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया ने कहीं न कहीं आपकी शॉपिंग या फिर बजट अ, क जो है टेंडेंसी के हिसाब से जो है चीज़ें बदली है, तो आप तो आप इसको कैसे मतलब प्रभावित होते हैं उससे?
हुँ। हाँ, बिल्क सही कहा। जी। हाँ, देखिए कई बार मैं तो समझता हूँ कि बजट अ, इसका बहुत बड़ा जो है ज़िम्मेवार सोशल मीडिया होता है, जैसे हम बेवज़ह कुछ देख रहे होते हैं तो एकदम से पता चलता है भारी छूट हुई है, जैसे आपने भी शॉपिंग किया होगा और स हम सभी करते हैं ये <chuckles>
जी, बिल्कुल हर इंसान शॉपिंग का तो दीवाना ही है। <chuckles>
हाँ, तो दुर्गा पूजा के समय, दिवाली के समय इतनी छूट थी तो हमने बहुत कुछ मँगा लिया, फिर पता चला कि बहुत पैसे खर्च कर दिए हमने छूट के चक्कर में।
अरे! <chuckles>
जी।
तो फिर आप कैसे कंट्रोल करते हैं फिर मतलब आप सोशल मीडिया कहीं न कहीं आपको प्रभावित तो कर ही रहा है कि आप ये भी ख़रीद लीजिए, वो भी ख़रीद लीजिए। अ, क्या इसका कार एल्गोरिदम है, जिसके कारण आपको लगता है कि अ, हम ना चाहते भी बहुत ज़्यादा अ, जो है चीज़ें अ, ले लेते हैं। शायद वो आपकी पसंद से कहीं न कहीं जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं, आपको क्या लगता है इस विषय में?
बिल्कुल। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल रखा है कि अ, एल्गोरिदम जो है, कहीं न कहीं हम इंसानों को बाँध के रखा है। क्योंकि हम जिस तरह की चीज़ें को पसंद करते हैं तो वो सोशल मीडिया अ, समझ जाता है इस बात को और हमें वैसे ही परोसी जाती है। अ, और हम फिर से जो है उसके आदि बन जाते हैं, जुड़ाव लगाव बनता चला जाता है और इस तरीके से हम इससे निकल ही नहीं पाते, तो ये सब कुछ तो एल्गोरिदम का ही खेल है मैं समझता हूँ। जी।
जी बिल्कुल। अ, ये बात तो है कहीं न कहीं ये सबको प्रभावित कर रहा है। तो आप जो भी शॉपिंग करते हैं अ, जो इस सोशल मीडिया के ज़रिए और जो आप बाज़ार में जाके जो शॉपिंग करते हैं आपको क्या दोनों के कहीं न कहीं क्वालिटी में अंतर आता है, आपको लगता है? या फिर जैसी चीज़ें दिखाते हैं वो वैसे ही देते हैं?
हाँ। बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा स
इस पर आपको कोई उदाहरण है जो आपका कुछ अनुभव जो आप स बताना चाहेंगे।
हाँ, देखिए ये तो मुझे लगता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही है कि कई बार हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा छूट मिल जाता है और हमें बहुत अ, मुनाफ़ा होता है, लाभ होता है, लेकिन कई बार हम अ, खरीदारी करते हुए ठगे भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कई बार फिर जो हमारे पुराने दुकान होते हैं कपड़े खरीदते हुए हम अ, अच्छा खरीदारी कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा है एक संतुलन बना के चलना चाहिए। क्योंकि पूरी तरीके से हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर डिपेंडेंट हो जाएँगे तो वो भी मुश्किल है और पूरी तरीके से हम अ, अगर आज के जीवन के साथ ताल-मेल ना बिठाएँ तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, है ना?
जी, बिल्कुल आपकी बातों से लग रहा है कि आपको कहीं न कहीं, कभी न कभी धोखा भी मिला है और कभी ना कभी आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिला है। तो कोई आप कैसे पहचानते हैं कि ये जो है, यहाँ से लेना जो है सही नहीं है इस वेबसाइट से या फिर अ, जो है कौन-कौन से जो है बहुत अच्छे वेबसाइट आपको पता चले आपको शॉपिंग करने के लिए, क्या आप बता पाएँगे उसके बारे में? आपके अनुभव के हिसाब से।
<chuckles> जी, जी। हुँ। अ, देखिए हाँ, कई बार मैंने खरीदारी किया है, कपड़ों का ख़ास कर के ऐसा होता है, कि देखकर फोटो तो लगता है कि ये तो बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छे अ, इसकी जो खूबसूरती है वो दिख रही है, लेकिन मँगाकर जब देखता हूँ तो लगता है कि अ, उ ऊँची दुकान, फ़ीका पकवान होता है ना, वैसी बात हो जाती है। अ, फिर <chuckles> लौटाने वाली बात हो जाती है कई बार।
अच्छा। <chuckles> तो आपको पहचान आप कर वैसे कोई पहचान करने के कोई तरीके हैं आपने जो है, आप जो है बताना चाहेंगे? आपको पता कैसे चला कि नहीं, ये जो है धोखे वाली चीज़ है हमें इसकी बातों में नहीं आना है, जैसा दिखा रहा है वैसा है नहीं। आप अ, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आपको कैसे पता चला आपका अनुभव ऐसा?
हाँ। हाँ, देखिए ऐसे तो बहुत बार खरीदारी करके समझ में आता है कि ये हमने गलत कर दिया इससे मुझे काफ़ी नुकसान हो गया। तो फिर समझ में आता है और अगली बार ये समझदारी दिखानी ज़रूरी है, नहीं तो हम हर बार ठगे जाएँगे, हमारे पैसे यूँ ही खर्च हो जाएँगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है और देखिए अभी तो अ, मैं बहुत खाने-पीने भी मँगाता हूँ जोमाटो से, स्विग्गी से तो अ, अलग-अलग रेस्टोरेंट के खाने ट्राय करता हूँ तो उसमें क्या होता है ना, कई बार बहुत ही स्वादिष्ट अच्छा भोजन मिल जाता है, कई बार एकदम से पसंद नहीं आता तो फिर खाने खाने बदलने पड़ते हैं। तो ये सब समस्याएँ आती हैं। हाँ जी।
अच्छा आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं ये सोशल मीडिया हमारे ज जो है जीवन को बहुत ज़्यादा अ, आसान तो कर दिया है अ, लेकिन हमें सोच-समझ के जो है चीज़ो को अब अल्दा अपनाना चाहिए। तो आप अ, आप खाने के लिए भी आपने बोला कि आप सोशल मीडिया का जो है कहीं न कहीं उपयोग में लाते हैं, शॉपिंग के लिए भी सोशल मीडिया पे आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तो आपकी आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है? क्या ये सही है, गलत है? इसके कुछ फ़ायदा और नुकसान जो आप बताना चाहेंगे?
बिल्कुल। हाँ। जी, मैं समझता हूँ देखिए ये बदलते हुए समय की माँग है हम इससे दूर नहीं जा सकते, हम इसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये हमारी ज़रूरत बन गई है। अ, देखिए ना बाहर निकलता हूँ तो कितना काम आता है अ, गूगल मैप्स और फिर जो है, एआई टूल्स आ गए हैं अब तो, बहुत आसान हो जाता है। और अभी कोई सामान मुझे चाहिए, तो मैं अ, ऑर्डर करता हूँ और 10 से 15 मिनट में वो हमारे घर तक आ जाता है, तो कामो को तो खूब आसान किया है। लेकिन वो है कि नकारात्मक पहलू भी हैं, हम आलसी हो गए हैं।
जी, बिल्कुल हुँ। <laughs> जो कि बाद में नुकसानदेह हो सकता है। आलस के अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं, जो लगता है कि ये अ, हमें इस चीज़ सो बचना चाहिए? और बहुत ज़्यादा जो है, एआई को जो है ना उपयोग में नहीं लाना चाहिए हर चीज़ के लिए। आपको क्या लगता है? इस विषय पे कुछ साझा करें।
हाँ। बिल्कुल, देखिए और मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या तो आने वाली पीढ़ियों के लिए है क्योंकि हम तो अ, तब भी एक वास्तविक जीवन और एक सोशल मीडिया की ज़िंदगी का तालमेल बिठा लेते हैं। या हमें समझ आ जाता है कि अ, अब मेरी स्वास्थ्य खराब हो रही है, तो अब इसे इसे कम कर देना चाहिए सोशल मीडिया का प्रयोग, तो हम तालमेल बिठा लेते हैं। लेकिन आजकल आने वाली जो पीढ़ी है, वो इतना ज़्यादा लत लग गया है उन्हें, वो हावी हो गए हैं उस पर, कि ये देखिए बच्चों के चश्मे लग जा रहे हैं वो अ, घंटों-घंटों अ, गेम्स खेलते हैं या वो सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या मुझे तो लगती है।
जी, बिल्कुल ये तो है। तो इसलिए हर उम्र के लोगों के लिए मतलब ये सीख है कि हमें सही से सोशल मीडिया को हर चीज़ के लिए अ, यूज़ करना चाहिए। तो जहाँ तक हम स्टाइल की बात कर रहे थे तो कभी ऐसा कुछ आपने अ, सोशल मीडिया में कोई स्टाइल देखा है अ, आपने कि जो आपको लगा कि हाँ ये मेरे पे भी जचेगा तो हम ज़रूर ले लेते हैं। तो आप कैसे ये अ, सोच पाते हैं कि ये स्टाइल आपके लिए है नहीं है? आप क्या-क्या चीज़ें देखते हैं?
बिल् <chuckles> हाँ। हाँ, देखिए आजकल तो हम समझते हैं कि ज़्यादातर लोगों अ, इन्फ्लुएंसर्स को फ़ॉलो करते हैं या क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं, या जो फ़िल्म के एक्टर्स होते हैं, हम उनकी नकल करते हैं। तो उन्हें देखते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे ख़ाते हैं और कहीं न कहीं हम उनसे एक अपनी ज़िंदगी को भी अ, उसी प पायदान पर स लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम आज के समय के हिसाब से चल सकें। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और हमारी जो ज़रूरतें हैं उसे समझना चाहिए। मैं ये ऐसी कोशिश करता हूँ तो इससे कई बार पैसे भी बचा पाता हूँ और बेवजह अ, समस्याओं में भी नहीं पड़ता।
जी, बिल्कुल। ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर जिसने आपको काफ़ी प्रभावित किया हो? और जिसकी बातें मतलब अ, भरोसे करने वाली हो, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर आपके दिमाग में है?
<chuckles> देखिए अब हम तो फ़िल्में देखते हैं तो फ़िल्मों में बहुत सारे नए-नए अ, जो एक्टर्स हैं, उन्हें आज की स्टाइल के हिसाब से हम देखते हैं। अभी टॉम क्रूज के अ, फ़िल्में देखा मैंने तो वो जो सूट पहनते हैं तो काफ़ी वो स्टाइलिश लगता है तो मैं समझता हूँ कि हाँ कभी मुझे भी सूट खरीदने की अ, नौबत आएगी तो मैं ध्यान में रखूँगा। तो ये सब चीज़ें हम सीखते ही हैं, और इसी वज़ह से आज के समय के हिसाब से हम बहुत कुछ तालमेल बिठा पाते हैं। और ये सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी देन है। और मैं समझता हूँ हर चीज़ अ, की खूबियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं। तो सोशल मीडिया एक वरदान भी है अभिशाप भी है, लेकिन एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, हो जाती है। जी, बिल्कुल और आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत इस चीज़ में महारथ हासिल अब कर चुके हैं अब उतना प्रभावित नहीं होते हैं जितना पहले हुआ करते थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आज की ज जो है ज पीढ़ी है उनको भी सोच-समझ के सोशल मीडिया को अ, जो है ना उपयोग में लाना चाहिए। अ, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी ब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ नया भी पता चला अ, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
<chuckles> हाँ जी। ज़रूर। सही बात है। हाँ, आपसे भी जुड़ के बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे-अच्छे सवाल पूछे। उम्मीद है हम फिर जुड़ेंगे तो दिलचस्प बातें होंगी, फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।